Mo' si so' inventati le carte dei Pokémon non finte, ehm
<chuckles> Ah è vero, è anche cambiato il modo di giocare, certo.
Sì, sì. Vabbè no, però v bello, cioè ci mettevamo nei portoni e giocavamo al Game Boy, giocavamo al a carte, facevamo le partite a Yu-Gi-Oh! Magic, a Pokémon no, però Yu-Gi-Oh! e Magic sì.
Sì, sì, sì. Sì, sì, no, beh certo. <chuckles> Non solo disprezzi. <chuckles>
No, Pokémon solo per investimento, <chuckles> no, però n nel senso, ce l'avevamo ma erano belle, però non non ci giocavamo. Yu-Gi-Oh! e Magic sì, e f certe partite facevamo che veramente clamorose. Andavamo capito? Prendevo il mio mazzo, scendevo, andavo nell'altro portone, partita, boom, <chuckles> er e ero cioè avevo praticamente ero ero Yugi.
<chuckles> Certo, certo. Sì, sì, sì, è vero, è vero. <chuckles> Sì, sì, ve ti mancava solo il bracciale che evocava le carte e
Mh-mh. esato, esato. Bello. Tra l'altro l'ho rivisto quel cartone, un paio un qualche anno fa l'ho rivisto, l'ho riniziato. Sì, sì spacca oh, spacca proprio.
Bello, bello, fantastico. E Bello, fantastico. Hanno fatto anche vari episodi nuovi, quindi a me piace confrontarli sempre un po' col passato per vedere come son cambiati.
Eh il più i più belli so' quelli vecchi, c'è niente da fa'. Il giogo delle ombre.
Eh già, già, s magari anche un po' perché li vedevamo da piccoli eh, però
Sì, sì, però no va il gioco delle ombre, oh ma poi si so' messi con le moto, cioè
<chuckles> È vero, è vero, mi ricordo.
No, non se po' fa'. Però, mhmm, il giogo delle ombre, quelle i pre le prime 2 che so', le prime 2 stagioni sono, no, o 3?
Sì, sì, sì. Sì, sì, sì probabilmente sì.
Eh! Belle, belle, Quelle carte pure storiche. Poi hai visto, è assurdo vedere
È vero, è vero. Eh sì anche anche le grafiche secondo me erano le più memorabili proprio.
Sì, se tornassi indietro vorrei f parlare con il me bambino e dirli di non trattare male le carte di Pokémon.
<laughs>
Sarei ricco.
Ma perché, cioè, poi dici che hanno aumentato il loro valore, o perché le hai dato troppa poca importanza?
Beh, sarei ricco, sarei ricco. Se non avessi trattato male le carte, sarei ricco. Per perché mi sono passate
Ah okay. <chuckles> Eh, ah, e beh. Sì, sì, alcune poi non lo sapevi neanche, ma valevano già magari già dei soldi.
Sì, sì, mi sono passate tra le mani delle carte allucinanti, cioè dei Charizard clamorosi.
<chuckles> Quindi questo è un po' l'influenza che hanno avuto questi ricordi, l'importanza de delle Pokemo <chuckles>

Ciao, come stai?
Ciao, ciao caro. Tutto bene caro, tu?
Bene, bene, oggi abbastanza bene. Sono ho visto dei miei amici quindi son già più tranquillo. <chuckles>
Ottimo, ottimo. Sei uscito un po' con gli amici, somma, di classe oppure di lavoro?
Sì, esatto, sono amici che ho un po' sempre avuto a scuola, infatti, ehm, sono amici che ho da tantissimo tempo, quindi mi piace sempre passare del tempo con loro.
Okay, okay, ho capito ho capito. Quindi vi conoscete da tanti anni, non sono amici che hai conosciuto qualche giorno fa.
Esatto, esatto, sono, diciamo proprio, ehm, legami molto forti che abbiamo costruito col tempo.
Mh, ma sai che anche io ultimamente ho riallacciato i rapporti con dei ragazzi che stavano alle elementari con me, perché c'abbiamo delle passioni in comune.
Bello, bello, è sempre è sempre bello riconoscere un po' i vecchi amici.
Sì, pensa che appunto proprio perché abbiamo delle passioni in comune, ci siamo appunto, riiniziati a frequentare.
Ma che fortuna! Dev devo dire che fortuna!
Sì, sì, sì. Certo, certo.
Poi immagino diciamo un po' vi aveste anche voi magari dei ricordi vecchi da condividervi, che non mhmm, non vivevate un po'
Mh, beh, sì, lui non è tanto il tipo che l st'amico mio non è tanto il tipo che, uhm, ci metti a parlare ti metti a parlare de della maestra Paola o di però sì, ogni tanto sì.
Ah okay. <chuckles> Okay, io ho un amico uguale, ogni volta dico: "Ma ti ricordi quella maestra?" "Ma si chiamava così? Ma non me la ricordo." <chuckles> Non si ricorda proprio niente.
Eh sì, sì, no, lui se lo ricorda, però ecco, n n n è un po'.
Ah okay, okay. Ehm, e e a proposito, ti volevo chiedere, se dovessi fare magari proprio non una classifica, ma comunque una selezione, qual è il tuo ricordo d'infanzia che consideri il più bello?
Okay. Mh-mh.

No, no, no. Noi i io vivo a Roma, quindi è proprio per quello che ti dico: a Roma non nevica mai. In campagna ogni tanto magari può pure mezzo capitare, però no, se non nevica a Roma, nemmeno lì di solito. Però appunto mio cugino vive in campagna, no, e praticame e praticamente noi ogni tanto andavamo, cioè tipo per le ricorrenze di festività o compleanni, cose del genere, andavamo in campagna da da loro, no, quindi andavamo tu tutta la famiglia.
Ah okay, okay. Sì, sì, sì. Certo, certo. Bello, bello. Sì, sì, sì. Tipo villetta in campagna? Col giardino.
Sì, una specie di casetta di casetta in campagna, aveva la stalla, le galline, poi facevamo la brace, il giardino. Sì, non proprio però sì, diciamo di sì, in un certo senso, dai. Sì, bella, molto bella comunque. Se se era curata era veramente top quando era curata, no?
Bello! Belli quindi proprio fattoria, quasi. Una via di mezzo. Eh, immagino immagino. Bene.
Ehm, e mi ricordo che appunto stavamo sempre tutti insieme in famiglia, no, in dei momenti in dei momenti molto, capito, familiari, inclusivi e poi andavamo per con gli amici di mio cugino, che venivano lì dal dal paese, andavamo per boschi e a volte prendevamo il cavallo, capito? Sì, sì, sì.
Sì. Certo, certo. Bellissimo. Ah, col cavallo poi, guarda, devo dire, ci sono salito una volta, ma lo rifarei all'infinito.
Mh-mh-mh. Sì, sì, sì, veramente un bel momento.
Bene bene, son contento di questi di averti fatto rievocare qualche ricordo.
Mh.

Certo, certo, immagino.
Perché poi iniziavam a parlare, poi ogni volta magari prendevamo patatine di tipi nuovi ed era divertentissimo, anche se era poi una cosa s molto banale alla fine.
Sì. Sì, sì, sì, bello, sì. Poi mi ricordo un'altra cosa, tipo, che, vabbè, ovviamente, noi, ehm, sta cioè quando stavo all'altra casa, insomma, ci stava un condominio giocavamo con gli altri ragazzi del condominio su su, tipo, l'asfalto, no, e poi c'era un lato un po' più na naturale, con le pietre e tutto, no. E mi ricordo che, tipo, per delle estati abbiamo, tipo, inventato questa roba, facevamo le olimpiadi del con condominio. <chuckles>
Vai. Certo, certo. Sì, sì, sì. Ah, okay. <chuckles> Proprio competizioni tra tutto il condominio.
Sì, mi ricordo che facevamo i danni veri e vabbè. Comunque, a volte, appunto, correvamo, cioè, su scalinate, pietre, cose di tutti i tipi.
<chuckles> Sì, sì, sì, immagino cose divertenti, ma anche un po' <chuckles> al limite del del perico <chuckles>
Esatto, pericolo. Però erano bei momenti, ammazza, sì. A rito a ripensarci oggi, no. Oppure mi ricordo che c'era questa ragazza ucraina c'era questa ragazza ucraina quando io avevo beh, ero piccolo, avevo era il 2003, 2005, così, ehm che abitava da nel nostro palazzo davanti, no. E, tipo, uhm
Eh, beh. Certo, certo. Okay. Sì, sì, sì, certo. Sì. Quindi sempre, ehm, nel condominio, però di fronte.
Sì, un altro palazzo, no no, fuori dal condominio, però molto vicino al condominio dove noi schiacciavamo i pinoli da mangiare, no. E. tipo, era una ragazza nuova, capito, simpatica e tutto. <sniffs> E mi ricordo che, tipo, ci s ci ci guardava da dal dalla finestra e ci chiamava ogni tanto. Così, un giorno, scese e noi appunto la cono l'abbiamo conosciuta, capito. Cioè, proprio cose che succedevano prima, no.
Okay. Ah, okay. <chuckles> Certo, certo. Sì. Okay, quindi proprio novità? Sì, sì, sì, bello, fantastico. E beh, certo, era più facile prima, forse.
Mh. Oggi coi social ci siamo tutti un po' più chiusi, forse, non è poi vabbè, noi eravamo bambini, quindi figura
E beh, sicuramente hai anche un po' meno tempo da dedicare agli amici, forse. E fai anche meno amici nuovi dal vivo così con con esperienze un po' più, diciamo, dirette.
Sì, sì, però Certo, certo. Beh, comunque
Perché, comunque, diciamo, è più facile fare amicizia anche in modi più diciamo, a distanza, meno sociali.
Sì, sì, sì, assolutamente sì. Oggi con i social è un po' cambiato tutto, ti dico la verità. Cioè, mi ricordo ne dentro al palazzetto, dentro al c tipo alla, mhmm al portone, no, ci mettevamo sempre a giocare a carte, tipo, capito.
Eh, secondo me sì, è completamente diverso. Okay. Ah, bello, divertente, cer E ora, invece, magari, siete tutti online a, magari, scrivere messaggi, però è un'altra cosa.